Correcto. Entonces, me salió una persona que, básicamente, se convirtió en mi novio, se convirtió en mi comprometido y, ah, me salió de otro país, me salió de Japón, ah
Sí. Okey. Ay, Dios, qué lejos.
Qué lejos, sí, de Ecuador a Japón. <chuckles> Sí, sí, sí, lejísimos. Ah, la historia va de que yo, ya estaba estudiando japonés, ya estaba casi llegando avanzado en japonés, tenía un curso pagado ya para Japón
No. Ah, buenísimo. Entonces, ya podías hablar con él, en idioma japonés.
Sí. Sí, sí, ya podía ya podía, correcto. Entonces, yo me descargué una aplicación llamada Tandem, no Tinder, <chuckles> Tandem, ah, y <smacks lips> esta aplicación es para intercambiar idiomas, o sea, la gente, digamos, se pone de España, un ejemplo, se pone de España y ponen, okey, hablo español, quiero practicar mi italiano, y llegan gente de Italia.
Excelente. Ah, ya. Sí. Ah, buenísimo, esa aplicación no la había escuchado nunca.
Sí, es muy buena es muy buena. Ahí conocí muchos amigos de Japón, ah, amigos que son amigos muy, muy cercanos, ya al día de hoy, y salieron de esa aplicación, y esa aplicación también me saqué un marido, se podría decir. <laughs>
Okey, qué bien, ¿también de Japón?
Correcto. También de Japón, ah
Es decir, que te fuiste a Japón.

Mm, mi mamá sí fue un poco más difícil la cosa, porque
No.
Pero al final del día fue como que, bueno, ya ya, ¿qué se puede hacer? O sea, ya tienes tu vida, tienes tú te pagas tus cosas, o sea, y yo les dije, o sea Porque ellos me dijeron nosotros estamos tristes, hemos llorado por estas cosas, y yo yo les dije: "Bueno, yo no", porque ya me imaginaba lo que iba a pasar. Entonces yo les digo, y les decía: "Ustedes quieren como que hacerse la vida más triste, hágansela, pero yo no voy a cambiar a mi novio".
Exactamente. Si.
Porque ustedes lloren, entonces ahí se quedaron, bueno.
Ujú. No, y es que estos son temas difíciles para las personas, eh, de Latinoamérica.
Correcto.
Porque hay mucho machismo allí. Entonces, todavía como que no han abierto su mente
Exacto. Mucho machismo.
a este tipo de cosas que son normales, que ya a estas alturas, tenemos que verlo como algo normal, o sea, eres hetero, igual eres gay, es como si fueses hetero, o sea, es tu vida y y ya, pues, es la vida de cada persona. Entonces, estas son cosas que claro, estos son temas que la gente hace enorme, como malos y y realmente no es así.
Exacto. Ujú. Ujú. Exacto. Exactamente, n nada del otro mundo. Ujú.
Pero bueno, esto eso sucede. Ujú. Claro, eso sucede mucho. Eh, ya en países desarrollados ya es otra cosa, ya es diferente, ya uno ve las cosas de otro modo y, bueno. Bueno, muchas gracias por contarme tu experiencia, muy agradable.
Exacto, arman un show por gusto. <chuckles> Exacto. Ah, pues, un gusto. Hablamos pronto.

Ah, bueno, se hacía, ah, se hizo complicado en el sistema de, que no es tu país, <chuckles> no es tu país, y sí, sí, la verdad que esa parte sí era un poco complicada, pero pero, se uno se acostumbra. Ah, yo fui con la mentalidad de, okey, no soy el primero que va a emigrar a Japón, ah, no seré el último y
Claro, complicado, sí. No, claro.
a ir con una mentalidad positiva. Y me ayudó, o sea, si me pasaba como que un problema, okey, la luz, okey, ¿qué hago? ¿Llamo? ¿Yo mismo resuelvo? Y me ayudó como a desenvolverme y como a perder el miedo, porque, o sea, no es como que, que me voy a la luna, entonces, ah
No, claro. <laughs>
Exacto, es simplemente dejar el miedo y tener como que una mente positiva, eso eso ayuda mucho.
Sí, ¿y cómo hacías para, eh, agarrar ese vuelo desde Ecuador hasta Japón? ¿Te ibas por, eh, la parte asiática o atravesabas Europa y después de Europa ibas hasta allá? ¿Cómo hiciste?
Ujú. Ah, eh eh, Estados Unidos, ah, Ecuador, Estados Unidos, Estados Unidos, Japón. Esa era la
Ajá. Se iban por detrás, exacto.
Correcto, yo básicamente. Por California, correcto.
¿California? Ujú, ujú.
Por el lado del Pacífico. Ujú.
¿Y te fuiste por cuántos años a Japón o por cuánto tiempo?
Ah, la primera fueron como por 6 meses, la segunda fue como ya un año, la tercera fue como
¿Siempre con el mismo novio?
con el sí, sí, sí, él ha sido mi único novio, mi única pareja, y ya ya, ya llevamos más de 6 años ya.
Ah, pero está muy bien. Wao, es decir, que los japoneses son estables sentimentalmente.
Sí, sí, n sí, sí, no está manicho. <laughs>